Wah, itu kita, eee, emang harus ini ya, kalau apa namanya? Eee, pertama itu, wa eee, harus dari diri sendiri. Kedua, mmm, ya usahain ada ada apa namanya? Jadi kalau kita punya partner, ya partner kita saling mendukung gitu. Jadi kalau misalkan eee, aku udah punya suami, aku ingin melakukan digital detox, ya suami aku, eee, juga harus aku dukung untuk melakukan digital detox, maupun juga, eee, suami aku harus mendukung aku juga gitu. Jadi sama-sama saling mengingatkan.
Gas, mhm. Mhm. Oke paham. Mmm. Wah, berarti memang harus, eee, berpasangan gini, ya. Artinya ada ada temanlah untuk saling mengingatkan dalam hal melakukan digital detox ini, gitu. Nah, kalau tantangannya itu apa sih, Kak, yang paling banyak itu, ketika melakukan hal ini?
Mhm iya, jadi ada temennya. Wah, tantangannya kalau dibilang tantangannya itu, kayaknya, mmm, gat rasa-rasa gatel tangan gitu, ya. Pengen, ah hah, apa namanya ngecek-ngecek HP gitu, seakan-akan kayak kayak kita, eee, apa, lagi banyak yang mau nge-chat aja, ya. Padahal mah notifikasi juga nggak ada kok, gitu. Iya heeh.
<chuckles> Iya sih. Betul. Oh gitu ya. Betul betul, lucu juga sih ya. <clears throat> Maksudnya saya ngebayangin heeh.
Iya jadi kayak e e heeh, jadi kayak ketakutan aja, "Aduh, ada ada notif, ada yang nge-chat nggak, ya? Aduh, takut ada yang ini, nih. Aduh, takut ada notif baru," gitu <chuckles>
Oke. <chuckles> Lucu juga nih ya, oke. Ada tips singkat Kak? Buat, eee, b apa namanya digital detox ini?
Perasaan-perasaan itu sih. Oh iya. Eee, tips singkatnya, sebenarnya kalau mau digital detox itu yang peting, eee, diniatkan dulu. Kalau udah niat, eee, ya yang penting itu adalah konsisten dan disiplin. Gitu. Iya harus konsisten dan disiplin itu aja sih.
Mhm. Oke siap. Mhm. Oh, gitu. Berarti diniatkan, terus konsisten dan disiplin, gitu ya, Kak? Eee, komitmen dengan apa yang sudah ditetapkan di awal. Wah, keren banget nih, Kak, eee, ngobrol-ngobrol kali ini nih. Seru banget, ya. <chuckles> Makasih loh, atas, eee, tips dan triknya, Kak. Sampai ketemu lagi, ya.
Iya betul. Mhm. <laughs> Iya. Iya makasih juga. Iya Kak sampai jumpa.